Ya, ben şu an, eee, arkadaşlarımla aslında bir işe girişiyorum. Eee, o yüzden, hani, bunun hakkında hem çevremde hem de, işte, ımm, büyüklerimden, işte, ailemden arkadaşlarımdan olabildiğince fikir sahibi olmak istiyorum. Hani, hem tavsiyeleri varsa hem de daha önce böyle bir deneyimi olan biri varsa ya da sadece, böyle, dışarıdan bir perspektife sahip olmak gerçekten, eee, iy işe yarıyor. Eee, çünkü burada hem beklenmeyen bir sürü şey ortaya çıkabilir hem çok belirsiz bir ortamdayız ve bir girişimde bulunmanın doğası bu. Yani, eee, gerçekten k eee, nasıl söyleyeyim başarı oranımız zaten, eee, %100'den çok daha uzakta, yani, sıfıra çok daha yakın. Dolayısıyla bunu bilerek girmek bir açıdan, eee, gerçekçilik, eee, bir açıdan da, hani, <swallows> pratik yollarda, hani, kendimizi korumamız gerekiyor. O yüzden şu an mesela 3 arkadaşımlayım, şey 2 arkadaşımlayım, yani, 3 kişiyiz. Eee, üçümüz de zaten çalışıyoruz. Hani, normal, eee, part-time işlerde çalışıyoruz çünkü bir süre kendimizi devam ettirmemiz gerekiyor. Hani, 0 sermaye ile başlıyoruz. Eee, az çok kendi paramızı koyarak, eee, küçük bir başlangıç yapacağız ama, yani, o açıdan henüz hâlâ, eee, nasıl söyleyeyim tam bir plan yapmış değiliz doğrusu çünkü ne zaman para kazanacağımızı bilmiyoruz. O yüzden hem bunun açından, böyle, eee, bunun açısından biraz sesli düşünmek istedim seninle beraber, eee, hem de söyleyecek şeylerin varsa bir tavsiyen varsa ya da dışarıdan bir bakış açın varsa gerçekten çok, eee, makbule geçer.
Güzel. Hı hı. Anladım. Hı hı. Normal. Tabii. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Eee, tabii senin de başta dediğin gibi girişim yapmanın biraz da olayı bu. Zaten %100 başarı yapacağını bilsen bu bir girişim değil, direkt başlangıç olurdu. E, birazcık bu ufak, eee, kabullenişi de yaşamak lazım. Ama işte elinden gelenin en iyisini yaparak, en iyi organize şekilde başlayarak bunu başarıya ulaştırma şansını arttırmaya çalışıyoruz. Seninkini de arttırmaya çalışalım. Eee, ama tabii bana bunun için biraz daha detay vermen gerekiyor. Tamam, 3 kişisiniz. Eee, y ufak bir sermayeyi kendi kendinize oluşturmaya çalışıyorsunuz ama başka elinizde ne var? İşte, planınız ne? Konunuz ne? Eee, i hedefleriniz ne? Şu ana kadar, ne kadar ilerleme kaydedildi? Neleri, eee, neye göre kategorilediniz ya da, işte, ne bileyim, kim neyden sorumlu gibi bana birazcık kişileri ve olayı, hedefi açabilirsen ona göre elimizdeki bütün verileri değerlendirmeye çalışabilirim gibi geliyor.
Aynen. Tabii. Elbette. Hı hı. Hı hı. Tabii ki. Yani, 3'ümüz de, eee, ortalama yakın bir gelire sahibiz, yani, aylık geçinebiliyoruz ve belki aylığımızın %10'u, 20'sini bir kenara ayırabiliriz. O yüzden, hani, şu an kendi kendimize geçinmeye çalışıyoruz. 2'ncisi, eee, ben mesela daha çok işin kurulumuyla ve, eee, satış ve marketing kısmıyla ilgileniyorum, yani, pazarlama kısmıyla çünkü, eee, hem tecrübem var hem de, eee, çoktan zaten, hani, iii, böyle iletişimde olduğum birkaç tane şirket var. Belki bizim ürünümüze ilgili olabilecek. O yüzden o açıdan da hazırız. Zaten onu, ııı, hani, bağlamadan, eee, girişmemeye karar verdik. Hani, gerçekçi olarak aslında bu bir işe yarar mı, yaramaz mı, bakalım millet ne diyor? Onun dışında arkadaşım mühendis, o kendisi asın asıl üreten kişi, eee, modeli yapıyor. Hani, bir, eee, hizmet sektörü olduğu için bir yapay zekâ modeli sadece böyle, ııı, <swallows> bazı şirketlerin böyle, eee, kısa vadeli, hani, eee, müşteri ilişkilerini, eee, karşılıyor ama tabii ki biz daha çok böyle şirkete özel yaptığımız için, hani, normal ortalama bir modeli kullanamazlar. Eee, bunu kullanabilirler; hem daha, eee, spesifik çalışıyor hem de, hani, eee, maliyet olarak çok çok daha ucuz. Iıı, o yüzden, hani, o kısmı var. Diğer arkadaşım da, eee, yani, hem, eee, işin içi içindeki kısmı yönetiyor hem de müşterilerle, hani, ilişkili, onların problemlerini çözmeye yönelik, eee, modeli onlara daha uygun yapmaya yönelik çalışıyor. Eee, bizim şu an mesela sıkıntılarımızdan 1 tanesi, eee, hani, eee, aslında ne zaman para kazanacağımızı bilememek ve ilk para kazanma ihtimalimiz yaklaşık 1 ay, 2 ay sonra olacak. Eee, o, olduğunda bile hâlâ şey olmayacağız, yani, eee, sürdürülebilir olmayacağız. Dolayısıyla çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Iıı, şu an beni o düşündüren şeylerden bir tanesi o.
Tamam. Hı hı. Anladım. Peki. Anladım. Hı hı. Çok normal. Eee, şimdi bu kişiselleştirilmiş, eee, projeler, kişiselleştirilmiş bir üretim yapıyor olmanız, aslında olayı birazcık, hani, seri üretimden, işte, sürekli para kazanma olayından, eee, stabil bir şekilde devam etme olayından dediğin gibi uzaklaştırıyor. Çünkü, işte, bir fır firmayla anlaşırsınız, onlara bir üretim yaparsınız. Bunun karşılığında belki bir satın alış parası, sonra da belki bir sürekli kullanım ya da, işte, kiralama ya da ne olarak adlandırılırsa bu parayla bir sürekli gelir modeli elde edebilirsiniz. Eee, ama tabii daha bu firmalar da belli değil, eee, bir net bir şekilde bir ürün de yok ortada. O yüzden bu dediğin gibi biraz sallantıda. Sanki bunu benim ilk aklıma gelen şeylerden biri, firmalara dediğin gibi kişiselleştirmiş yapılacağına göre firma firma bunu pla planlasanız nasıl olur? Mesela, işte, A firmasıyla görüşeceğiz. Onların ilk modelini hazırlamaya başlasak, onlarla başlangıcımızı şu şekilde, şu fiyat üzerinden yapsak ve bize sonra şu kadarlık bir süreklilik sağlasalar. İşte, oradan gelen parayla da biraz da elinizdeki olan sermayenin de etkisiyle modeli geliştirme üzerine gitseniz. Sonra 2'ncisi, firmayı ekleyebilip, işte, bu sefer, işte, ikisinden de diyelim 10-10 geldi gibi, hani, yüz yüzdelik bir şeyle söylüyorum. Onun üstüne yine biraz kendinizinkinden ekleyip, hani, zamanla, eee, ilk başta tabii ki birazcık sizden gidiyor olacak ama, işte, zamanla sizin verdiğinizle, firmalardan aldığınızın dengesinin değişmesiyle, firmaların birbirinin t eee, üre projesini kompanse etmesi, işte, üretim masrafını ya da her şeyini karşılamasıyla sanki biraz merdiven gibi bir artırım yapabilir misiniz? Mesela bu plan size uyuyor mu?
I hı. Evet. Hı hı. Doğru. Evet. Doğru. Doğru. Aslında, eee, şu an yapmaya çalıştığımız şeylerden 1 tanesi o çünkü şu an hâlihazırda bizi bekleyen 3 tane şirket var. Modelimizin de bazı hazır aslında. Şu an, eee, 2 tane kısmı hazır. Sadece 3'üncü, eee, şirkete uygun olanı hâlâ üretiliyor. Eee, mesela onu 1 ay sonra denemeye, eee, başlayabiliriz. Iıı, yani, para konusunda şunu yapabiliriz; yani, bunun sürekli olması bizim için çok daha büyük bir avantaj çünkü, hani, tek seferlik satıştan ziyade eğer sürekli daha kısa maliyetli şey, küçük maliyetli bir ürün yaparsak hem müşteri, eee, yelpazemiz artar hem de, yani, önümüzü görmemiz daha kolay olur. Iıı, o açıdan mesela ayrıca şöyle bir avantajımız olur eğer birden fazla şirkete, eee, bir anda ürünü vermeye başlarsak daha ucuz da verebiliriz ama sadece 2-3 tane de sıkılı kalırsak gerçekten geçinmek için biraz daha pahalı olması gerekiyor ama onu istemiyoruz. Çenk çünkü gerçekten, eee, zaten kaynak kısmı en sıkıntı olanı. Eee, iyi tarafı şu; eee, hepimiz bunu, hani, iii, evde yapabiliyoruz ve, yani, ııı, 0 sermaye ile başlatılabilecek bir şey çünkü, hani, bizim bir yerden bir şey satın almamıza gerek yok. Şirketin kurulumu vs. az çok küçük masraflar onu karşılayabiliyoruz. Iıı, ama, hani, eee, şeyler, yani, nasıl söyleyeyim herhangi bir, eee, karşılık almadık ve gelecek ay mesela 3 tane potansiyel, eee, şey müşteri alacağız. Ama yine de, hani, o kısımda, eee, şunu düşünüyorum; acaba, hani, bizim, eee, maaş verme nasıl olacak, onu düşünüyorum şu an çünkü birinin, eee, kurucu birinin, işte, yönetici olması gerekiyor. Iıı, diğer kişi de, hani, normal, işte, hissedar olabilir. Eee, ama bizim bir şekilde kendimize 0 maaş vermemiz gerekiyor uzun bir süre boyunca. Iıı, o yüzden şu an mesela, eee, beni düşündüren şeylerden temeli o. Iıı, ama dediğin gibi böyle adım adım gidersek belki yavaş yavaş, ııı, aramızdan biri, hani, eee, kendi işinden ayrılıp bu sefer daha çok odaklanabilir. Iıı, ya da, hani, ona göre belki, eee, durumu bir sonraki ay, hani, tekrar ele alırız. Sıkıntılardan 1 tanesi de o aslında, yani, kesin bir şey söylemek neredeyse mümkün değil. O yüzden her ay, eee, yeniden, eee, bir rota oluşturuyoruz, eee, yani, genel, büyük rotadan ziyade.
Güzel. Evet. Hı hı. Çok iyi. Hı hı. Anladım. Hı hı. Evet. Çok normal, aslında, bu da. Yani, senin de baş yine başta dediğimiz gibi girişimlerin, zaten, böyle net bir planı programı olsaydı girişim diye adlandırılmazlardı. O yüzden başta birazcık bu, ııı, ne olduğu bilinmeden ilerlenen süreçte biraz fedakârlık, biraz düzensizlik olması normal olacak. Eee, bir de, e yine konuştuğumuz gibi, işte, ilk ay 1 kazanıyorsanız 2'nci ay 2, 2'nci a 3'üncü ay 4 gibi, hani, belki de biraz katlanarak artacak. çünkü, hani, daha çok bağlantı, daha çok süreklilik gibi şeyler sağlayacaksınız. Iıı, bu süreklilik ve bağlantı kısmında belki hatta siz şimdi 3 kişisiniz ama, hani, şu ve kişiselleştirilmiş de bir, eee, proje ürettiğiniz için t her tarafa aynı anda yetişemezsiniz ama, işte, birazcık, birkaç firmayla anlaşıp büyüyebildikçe daha çok firma almak için belki senin gibi pazarlamayla ilgili 1 kişi daha ekibe dâhil olur ve daha çok bağlantı kurar. E, daha çok bağlantı kurulabilince bu sefer üretim aşaması için diğer arkadaşın yanına 1 kişi daha üretici olarak katılabilir gibi bir büyüme şeklinde. Yani, dediğim gibi yine, eee, gelen eline şu ana kadar gelenlere göre artarak, eee, büyüyebilecek bir sistem oluşabilir. Yani, biraz da birbirini besliyorlar. Hani, kişi sayısı artar, bu sayede, işte, gelir de artar gibi bir, zaten, girişimlerin de genel modeli biraz bu ama kendi aranızdaki şeyde, hani, birkaç ayı, zaten, belki de hiçbir şey kazanmamayı ya da sadece kendinizden vermeyi bile e kabullenerek biraz başlamanız gerekiyor. Aslında, eee, kendinizi de kompanse edebilecek kadar geliriniz olduğunu söylediniz. Biraz da bunu, hani, idareli kullanabilmek adına birkaç ay bir fedakârlık yapmaya, ııı, baş fedakârlık yapmaya hazır olmanız gerekiyor. Hazır olduğunuzu da düşünüyorum. Bunu diğer arkadaşlarla bu konuda konuştun mu? Mesela, onların bununla bu kısımla ilgili düşünceleri nedir? Böyle bir şeyle gelse, hani, "Birkaç ay arkadaşlar artık kendimizi sıkacağız," gibi bir şeyi kabul ederler mi?
Kesinlikle öyle. Olabilir, evet. Hı hı. Evet. Doğru. Elbette. Hı hı. Yani, evet, zaten bunu göze alarak başladık. Eee, olayı ilk başlatan bendim ve arkadaşıma şunu söylediğimi hatırlıyorum. Dedim ki, ya, ona çok kötü bir giriş yaptım bilerek, dedim ki, "Para kazanmayacaksın, çok çalışacaksın ve, eee, t kesinlikle kaybetme ihtimalin çok daha yüksek kazanma ihtimalinden." O da, "Tamam," dedi, "Ben varım," dedi. Eee, az çok o o ruhla başladık. Eee, avantajlarından 1 tanesi şu, hepimiz okuldayız bir tez yazmamız gerek ve çoktan tezimizi, eee, bunun üzerine, eee, oluşturabileceğimiz hakkında onay aldık. Dolayısıyla, hani, en kötü ihtimalle tezimiz hazır olup ve gerçek hayattan birkaç veriye sahip olacağız, eee, ama ben i tezden çok gerçekten, eee, işin i kendisiyle ilgileniyorum <swallows> ama söylediğin şey bana çok güzel bir, iii, fikir verdi. Çok güzel bir bakış açısı verdi. Eğer yavaş, yavaş büyümeyi, eee, tercih edersek çok daha dengeli olur çünkü dediğin gibi, eee, herhangi bir şekilde 4 kişiyi bile, eee, karşılayamam şu an. Eee, dolayısıyla, eee, 3 kişi olarak kalabiliriz ta ki hepimiz işimizi bırakmak zorunda kalana kadar bu çok güzel bir şey olur, yani, işimizi bırakıp bu işe odaklanıyorsak demek ki yeterince işimiz var. Eee, ayrıca, eee, 3 şirketten, hani, şu an 3 şirkete hizmet verebiliriz. Eee, 10 şirkete kadar hizmet verebiliriz, eee, vaktimizi hesapladığımda. Dolayısıyla şu an, eee, önümüz açık o açıdan. Hani, eee, kendimizi çok zorlamak zorunda değiliz. Eee, ama dediğin gibi merdiven şeklinde gidersek tek adım, adım gerçekten çok daha iyi olur. O biraz, eee, içimi rahatlattı. O yüzden gerçekten teşekkür ederim perspektifin için.
Hı hı. Çok iyi. Hıh. E, bu da iyi. Hı hı. Ne güzel, bir planınız var. Hımm. Rica ederim. Zaten bir planınız biraz var, motivasyonunuz da var. Birbirinizle ilişkiniz de bana gayet güven verdi. Bence, bunu halledebilirsiniz gibi geliyor. Birazcık sabırlı olmak, biraz ağırdan alabilmek sanki çözer ve her şekilde dediğin gibi bir kazanç var. Yani, en kötü tezinizle ilgili olumlu bir kazanç var. Yani, bence, o kadar da kaybetme ihtimalini düşünmeye bile gerek yok gibi geldi. Eee, yardımcı olabildiysem de ne mutlu bana.
Hı hı. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bunun hakkında konuşmak, eee, kendi başına iyi geldi. Dinlediğin için de teşekkür ederim.
Çok iyi. Rica ederim, kendine iyi bak.
Sen de hoşça kal.